Mhmm allora, ho visto qualcosina, mi è capitato su su TikTok, però non così, proprio mh-mh Ah okay, sì. Mh-mh.
Anch anch'io così, ehm, l'ho scoperto tramite TikTok. Ehm, io avendo varie, tra virgolette, "problematiche" a livello della pelle alla fine ho detto: "Perché no?" E ho ordinato i prodotti attraverso un un sito internet che, ti dirò, un un paio di settimane re arriva tutto; ehm, ti devo dire che la cosa più bella è che, a parte sentirti vedere l la miglioria, no, ci vuole un po' di pazienza ovviamente, ma il fatto di coccolarmi con questa cosa, di volermi bene tutte le mattine, mi fa sentire particolarmente bene.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh. <chuckles> Chiaramente. Mh. Sì. Dai, bene, bene. Beh, direi che, comunque è un modo di prendersi cura di se stessi, quindi sicuramente ecco, fa fa la differenza, no.
A u poi adesso l'ho aggiunto anche nella routine serale e ti dirò che aiuta
Sì. Ah ecco, infatti volevo chiederti perché, ecco i io tendenzialmente adesso è un po' che no non faccio, una volta seguivo un po' di più, ecco, la mia routine di skincare, però lo facevo sempre la sera io, quin
Eh, sì. <giggles> Eh, i ehm, si dice che la mattina siccome la notte la pelle si sforza a produrre i suoi oli e le sue cose, la mattina deve essere qualcosa un po' più di frugale, più leggera, no. Ehm, però è importante usare la protezione solare quindi, bisogna farlo un po'.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay, ho capito. Beh sì, ovviamente ha senso.
Ehm, ti consiglio di implementare anche tu questa nuova <exhales> ecco a bitudine. <giggles>
Okay, no grazie per il consiglio sicuramente lo terrò a mente, ecco. Magari lo dico anche a mia sorella perché lei è molto appassionata di skincare, quindi ogni volta che qualcosa di poco. <chuckles> Esatto, quindi sarà sicuramente contenta. E
Dai, pensa a te che casualità. Invece, una cosa che ho implementato la sera è che ehm, è stato un po', come si dice, dalla necessità nasce la virtù <scoffs>
Sì. Mh-mh. <chuckles>
perché, ehm, stavo avendo una infiammazione delle gengive